Mm, bueno, eh, me recuerdo que las porciones de comida allá son bastante grandes, <chuckles> así que con un, ah, con 1 menú 2 personas pueden comer. <chuckles> Sí, en muchos de los lugares las porciones son grandes, no son caras, pero son grandes. Entonces, ay, yo creo que por ahí ella tal vez, se sí estaría dispuesta a ahorrar un poco junto conmigo, ahí dividiendo las comidas, em, en cuanto al alojamiento, pues sí, sí tengo amigos allá, todavía estoy en contacto con muchos de ellos.
Ah, que bueno. Okey. Ujú.
En cuanto a que me alojen, em, soy un poco vergonzosa para pedir el favor, pero tal vez tal vez <giggles> tal vez debería vencer ese temor, ¿no? Ese ese ese miedo <giggles> y la vergüenza, ¿no? E intentarlo. Ujú.
Y pues, si realmente quieres ir si realmente quieres ir, yo creo que vale la pena, pues, intentar por ahí. Porque eso que estás ahorrando en alojamiento, lo puedes gastar en otras actividades, o, cosas divertidas por hacer allá, y como que tienes en sí la experiencia realmente buena de de explorar el lugar como tal, ¿no?
Ujú. Sí. Ujú. Es cierto, sí, ahí voy a tener que armarme de valor entonces <giggles> y vencer la vergüenza. <chuckles> Porque si algunos amigos alguien me dijo: "Cuando vengas si quieres venir, eh, avísame", eh, entonces, bueno, podría ayudarle, y decirle: "Bueno, no soy 1, somos 2," así, si es que hay sitio para las 2. <chuckles>
Sí, no, ojalá que sí. O si no, pues, le ofreces pagarle un poquito, pero, no obviamente comparado como lo que harías gastando en un en un hotel, sino: "Ey, este, si de repente nos echas la mano con esto, nosotros te podemos pasar un" bueno, y pues, ahí entre las 2 se lo dividen, y mucho mejor que de repente pagar un hotel. Aunque, bueno, no sé, eh, sería cuestión de que empiecen desde ya a intentar buscar diferentes opciones de hoteles. Y y, pues, nada, tocar no es entrar, pero, pues, sin embargo vale la pena hacerlo, no sé qué te parezca esta idea. Y, pues, también me parece que intenta planear desde ya las actividades que vayas a hacer, eh, hay muchas cosas divertidas por hacer que no necesariamente implican gastar dinero, hay muchas cosas que son gratuitas, muchos lugares, como dices tú, naturales, o, que son abiertos al público. Y, pues, no necesariamente tienes que pagar para divertirte. Entonces, sería desde ya intentar planear, em, usar todas las herramientas que tenemos, pues, por Internet para poder ver cuáles son los lugares más votados, cuáles son los lugares más populares, y y pues nada, del resto es divertirse y disfrutar el momento, ¿no? No sé qué te parezca esto que que te comenté.
Mm, cierto también. Es cierto. Mm. Tienes razón. Sí. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Sí.